Mmh. Mais bon Donc voilà! Donc j'ai quand même, heu, réussi à parler de <chuckles> de mes idées et de ce que je pensais, parce qu'il fallait que ça sorte!
Ouais, puis même, heu, c'est très frustrant de de rester avec ça! Donc heu, ouais, faut que tu le dises.
Et franchement, heu Bah, oui! Et en plus, je l'ai dit, heu, à son mec. Je lui ai dit: «Mais, heu» genre, elle lit mon message, et genre, elle me lâche un vu? «Genre sérieusement? <chuckles> Genre, même pas, tu me réponds, quoi?» je lui ai dit: «Mais heu enfin»
Ouais, non, là, c'est pas cool! Parce qu'elle aurait pu t'appeler pour se dire: «Ecoute, heu, franchement, merci de l'avoir, heu, de lui avoir proposé». En fait, ça, ça aurait été la moindre des choses, sachant que ce n'est pas une inconnue. Vous vous connaissez depuis super longtemps.
Bah, non! Et je pensais vraiment qu'elle allait faire ça! Bah, ouais. Bah, c'est ça! Bah oui.